Mình nghĩ á là những cái người mà được theo đuổi đam mê, hoặc là dám theo đuổi đam mê thì ít nhất là họ cũng đã dám thử và dám sống với cái cái sở thích, cái lựa chọn của mình, thì họ, ừm, ừm, họ cũng cũng đã đạt được ít nhiều, ờm, gọi là, thành công rồi. Có nghĩa là họ dám làm, dám thử, và dám chạy theo cái sở thích của mình thì ít nhiều đâu đó năm mươi phần trăm họ cũng đã thành công, đúng rồi. Ừm.
Chính xác. Ừm hưm. Ờ, vậy là có thỏa mãn tinh thần, một phần nào đó, đúng hông? Nhưng mà rút cuộc nhìn lại thì nếu mà thỏa mãn tinh thần mà hổng có v cái an toàn tài chính thì rút ruột lúc đó lại quay về lại cái bước đầu, ừ.
Nó cũng rất là khó, đó, đúng, nó rất là nhiều yếu tố để mà để để xem thử sự thực sự là là mình theo đuổi đam mê đó thì nó có mang đến cái sự hạnh phúc cho mình hay không đó.
Ừm, vậy thì trong cuộc sống luôn, có bao giờ bạn cũng phải đưa ra cái lựa chọn giữa đam mê và công việc thực tế chưa ta? Thì hình như là bất kỳ độ tuổi nào tới tuổi mà chọn trường đại học á đều trải qua giai đoạn này á. <chuckles>
Ừm. <chuckles> Đúng rồi, thực ra đó thì mình cũng đã từng đấu tranh, đã từng đấu tranh để mà được, ừm, theo cái, gọi là, lúc đó nếu mà, gọi là, đam mê thì mình cũng chưa chưa đâu. Mà mình nghĩ là mình thấy là mình có những cái điểm mạnh ở đó, thì mình muốn là đấu tranh để mình thi vào một cái trường đại học phù hợp với cái điểm mạnh của mình, hơn á là ừm.
Mình hiểu, có nghĩa là nếu mà làm được cái việc đó thì bạn sẽ yêu thích hơn, đúng hông? Bạn sẽ đặt tâm trí bạn nhiều hơn vào đó, đúng hông?
Đúng rồi, mà mình nghĩ mình sẽ làm, ừm, làm nó tốt hơn á. Ừm.
Làm tốt hơn, đó.